Biar mungkin heeh, badannya agak entengan, ya? <laughs>
Kalau ku Heeh heeh, kalau menurut, Kakak, itu olahraga yang paling bermanfaat apa, Kak?
Mhm mhm. Kalau bermanfaat ya sebenarnya olahraga itu semuanya bermanfaat, Kak, gitu, nggak ada yang nggak bermanfaat. Mungkin kalau yang paling efektif, gitu, Kak, nah, itu mungkin menurut aku ya, menurut aku gitu, olahraga yang mungkin cenderung rutin yang dilakukan gitu, kayak mungkin kita sukanya nih, kayak main bola, gitu. Ya heeh, bagus kayak, Kakaknya, gitu, kan, rutin, ya ya seminggu 3 kali, gitu. Nah, terus juga mungkin kayak aku nih, lari pagi nih, sebenarnya kalau aku ada waktu, gitu, ya, kayak di gi waktu kerja, aku juga pengen, gitu, Kak, lari itu kayak tiap pagi, gitu, heeh, atau mungkin sepedaan aja ya, sekedar sepedaan gitu, cuma balik lagi waktunya yang susah, gitu, Kak. Heeh, Kakaknya, juga kayak ngerasa nggak sih kalau misalkan eee, apa ya, olahraga itu cenderung males, gitu, Kak, atau mungkin nggak semangat gitu, buat olahraga, gitu?
Ya ya ya, heeh. Heeh heeh. Heeh heeh, betul. Heeh, iya iya iya. Ya, waktunya. Pasti pasti.
Mhm, kenapa tuh, Kak?
Biasanya kalau emang cuacanya enggak mendukung gitu, kita enggak olahraga sih, kan malas juga, gitu. U kalau ada hujan deras, gitu, kan mending, ah, gimana lagi tuh buat malas juga, enak tiduran juga, gitu. Paling biasanya juga paling ya pagi-pagi gitu, lari pagi atau enggak ya bermain sepeda, gitu. Kayak bergerak aja badannya, enggak males-malesan di tidur di kamar, gitu.
Mhm, mhm. Iya iya, setuju setuju. Heeh heeh, <laughs> iya iya. Mhm mhm. Oh, iya iya, betul betul. Mhm mhm, berarti biar ini ya, enggak enggak apa ya, enggak males, gitu. Tapi heeh, terus ada enggak sih, Kakaknya, yang agar ca ca caranya, gitu, biar tetap termotivasi, gitu. Kayak hujan badai aja ditempuh tuh, gitu, kan. Kan kadang kalau misalkan udah suka, gitu ya, sama olahraganya, nah, pasti ada motivasi tertentu, gitu kan, walaupun hujan, gitu, tetap maksain kayak masuk ke gim, gitu kan. Atau mungkin, Kakaknya, futsal, gitu, karena udah diteleponin tuh sama teman-temannya, gimana, tuh, Kak?
Ya ya. Heeh heeh.

Halo halo. Selamat malam.
Halo Kak. Selamat malam. Apa kabar nih Kak?
Iya Kak. Eee, Alhamdulillah baik Kak. Kakak sendiri gimana nih kabarnya Kak?
Baik juga ini Kak. Alhamdulillah.
Wah, Alhamdulillah ya. Kita harus semangat juga ya, walaupun udah tengah malam nih ya. <chuckles>
Iya <chuckles> betul.
Mhm mhm. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kita kan ini lagi long weekend ya. Kayak ini kan hari Jumat, Sabtu, Minggu ini libur, gitu kan. Nah, biasanya kan kalau lagi libur gini cenderung orang-orang tuh berolahraga nggak sih Kak, gitu. Karena kan, eee, banyak banget tuh ya manfaat yang, mmm, banyak gitu dari olahraga itu sendiri, gitu Kak. Nah, kalau dari Kakakny mmm, gimana?
Iya, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali yang meluangkan meluangkan waktunya untuk olahraga untuk hari libur seperti ini.
Iya, betul betul. Iya. Mhm mhm. Setuju Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri gitu kan, menurut Kakaknya nih olahraga yang berdampak ke fisik atau ke mental Kak? Jadi olahraga favorit Kakak itu yang e fis cenderung fisik atau mental tuh Kak? Kenapa tuh Kak?
Ke fisik sih, manfaat fisik biasanya sih.
Mhm mhm. Kenapa tuh?
Saya untuk meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru, gitu. Untuk mengontrol berat badan juga, menguatkan otot, gitu. Meningkatkan keseimbangan tubuh aja gitu.
Mhm. Oh, iya. Mhm. Oh iya. Setuju sih. Mmm, mhm. Tapi kalau Kakaknya sendiri heeh, ada nggak sih yang buat olahraga ke mental gitu? Kayak mungkin contohnya, eee, yoga atau mungkin ini ya, meditasi, gitu-gitu.
Lebih ke fisik sih.